Masalahnya itu, sebenarnya nggak ketergantungan sih, tapi mungkin itu dia kali ya nggak ada jam khusus tuh, <chuckles> untuk pegang HP kan. Emang tapi emang nggak ketergantungan sih Kak, emang nggak kecanduan. Cuma kalo misalkan udah mau tidur ya kan itu, misalnya gini HP-nya udah ditaruh gitu kan, terus udah mau tidur gitu kan, itu pikirannya biasanya susah tidur kan? Nah, karena lagi berusaha tidur itu tiba-tiba, <tsk> Langsung kepikiran tuh aduh, nonton nonton video deh, nonton YouTube kayak gitu ya kan. <chuckles> Nah, hapenya diambil lagi tuh, ya kan. Dibuka lagi ternyata di-scrolling-scrolling terus lihat video habis itu mondar-mandir ke medsos, media sosial yang satu dari Instagram ke Facebook, dari Facebook ke YouTube, pokoknya ganti-gantian gitu wah, <tsk> nggak sadar tuh ternyata udah jam 3.00 nih Kak, jam 3.00 subuh, aduh!
Oh. Heeh. Oke. Hmm. Oke oke, berarti Kakak itu, eee, keterusan gitu ya main handphone sampe akhirnya jam 3.00 subuh gitu ya? Wah.
Waktu itu, waktu dulu kan. Hmm. Kebablasan ya kan. <chuckles>
<chuckles> Kebablasan oke oke, tapi, aku penasaran nih Kakak sendiri sebenernya kalo sehatnya itu tidur jam berapa sih? Kalo sebelum mungkin ketergantungan di jaman-jaman dulu gitu atau malah, eee, sekarang ini, hari ini Kakak udah lebih baik gitu, eee, menjalani keseharian malam?
Iya, sekarang udah lebih baik Kak karena kan udah berani bikin batasan gitu Kak, ya kan. Jadi ada batasan yang saya atur, tau atur batas waktu kan jadi, saya tetapkan tuh waktu-waktu, ini jam gini pegang HP sampai jam gini ya kan, nanti kalau udah jam segini, udah jangan pegang HP lagi tuh, udah waktunya tidur. Nah itu saya tetapkan tuh jam 11.00 paling lambat itu, itu sudah harus tidur tuh sekarang, ya kan. Hmm.
Baik. Iya. Wow. Oke berarti jam 11.00 itu udah wajib banget tidur ya? Tapi ini Kakak heeh, tapi Kakak sendiri sebenarnya tahu kan ya kalo jaman sekarang itu handphone ada layarnya canggih di mana kita bisa kasih seperti night time gitu ya, eee, waktu tidur jadi e layarnya jadi lebih redup gitu Kak, atau lebih kefilter supaya enggak terlalu menyakiti mata gitu di dalam kegelapan. Nah menurut Kakak sebenarnya hal itu efektif nggak sih untuk Kakak sendiri dan apakah hmm.
Udah wajib. Waduh kalo saya